عايزة أفضفض معاك في حاجة كده آآ، مش عارفة هي المشكلة عندي والَّا المشكلة في الناس والَّا إيه؟! بس يعني هاحاول أوصّل لك الصورة يمكن تعرف تساعدني شوية.
آه طبعًا.
آآ، دايمًا أنا باحس بسوء آآ، فِهم مع الناس، يعني ممكن اللي قدّامي يقول مثلًا جملةٍ ما هو بيقول إن هي نيته سليمة وإن هو مش قصدُه حاجة ورا الجملة، بس الجملة واقعيًا تُفهم بشكل آخر، يعني فأنا دايمًا باشوف لأ أنت قصدك حاجة ورا الكلام، أنت لو قصدك حاجة ورا الكلام قُل الكلام في وشي على طول ما ما تقعدش تلِّف و تدور، وتقول الكلمة لأ ده أنا قصدي عادي أنا باهزّر، ما ب يعني باحس إن الكلام ده ملاوع شوية، أنا مش باعرف أتعامل كده، فشايفة إن طول الوقت فيه سوء فِهم، وفي خلافات طول الوقت مع اللي حواليَّا وخصوصًا مع جوزي، لإن جوزي طريقتُه في إنه يعبّر لي أو يقول لي عن موضوع معيّن مضايقُه، إنه يرميه لي في وسط الهزار.
امم. آه، كويس. امم.
فده بي بيعمل مشكلة أكتر فاهمني؟
آه، فهمتِك، كويس. إمم، إمم أكيد، أنا فهمتِك طبعًا.
ف فباحس طول الوقت إن في سوء فهم كده، اللي هو أنا مش بابقى عارفة طَب أنت دلوقتي بتهزر بجد، والَّا أنت دلوقتي عايز ترمي لي حاجة المفروض أفهم طَب ما نخلينا صُرحا يا جماعة <chuckles> يعني خليك واضح وصريح معايا، ونخلَص يعني. بس، فمش عارفة الصراحة أتعامل إزاي مع الموضوع ده.
إمم، فهمتِك كويس. آه، فهمتِك بُصّي، أنا طبعًا أكيد مقدر اللي أنتِ فيه كويس، وعايز وحاسس بيكِ جدًا وحاسس قد إيه النوع ده من الخلافات، بيكون في نوع تاني كده من اللي هي يعني زي ما بتقولي ملاوعة، أو إنك تبقي عايزة تفهمي حد قصدِك أو هو ي العكس يف يفهّمِك هو قصده، فبتلاقي إن الأمور بتبقى شائكة كده أو يعني مش كل حاجة مترابطة يعني %100 أو 100% بتحسي إن بالنسبة لِك دماغي بتلّف يمين وبتلّف شمال، وأكيد أنا مقدّر كويس أوي اللي أنتِ بتحسي بيه دوَّة، وعارف أوي إن هو شيء أكيد بيضايقِك، وبيخليكِ كده تحت طائلة التوتر، أو تحت طائلة الخلافات، أو الأسئلة المستمرة و وال وال والقرارات كمان المستمرة اللي أنتِ ممكن م بسببها مثلًا تخسري شخص نيّتُه سليمة أو العكس، أكيد ده ممكن يحصل أكيد.
إمم. أنا بابقى مشتّتة مش عارفة فين يعني أنت قصدك إيه هنا أنا مش بابقى عارفة أحدّد، فبافكّر كتير فباتضايق أكتر ف
طيب، تقدري تقولي لي الأشخاص دول أكيد أنا برضه مقدّر آآ، حتّة إن أنتِ قد ايه مخنوقة وأكيد باين على صوتِك، فما تقلقيش خالص الموضوع أبسط ما تتخيلي، وأكيد يعني أنا عارف كويس إن هو الموضوع ممكن يكون مضايقِك شوية أو حاجة، لكن حيتم حلُّه، والموضوع بسيط مش عايزِك تبقي واخدة على خاطرِك خالص يعني، أكيد طبعًا، قولي لي طيب الأشخاص اللي هم بيحاولوا إن هم يكون دايمًا في خلافات مستمرة، يعني على المدى القريب مش المدى البعيد، بيكون في خلامات خلافات دايمًا كلّ امّا هم يتناقشوا معاكِ في حاجة، أو يخشوا معاكِ في نفس حوار أ سوء الفهم أو آآ، الحوارات اللي بتقوليها ديَّة مثلًا زي إن مثلًا حد مش بيفهمِك أو مش بتفهميه أو كده، هل هم أشخاص من الدرجة الأولى قريبين جدًا زي صحاب آآ، أو كده والَّا لأ شايفاهم مثلًا صحاب عمل، أو آآ، جيران أو كده إيه إيه هي طبيعة الأشخاص اللي بينِك وبينهم المشاكل دي؟
إمم. أتمنى حقيقي، إمم. إمم. إمم. إمم. آآ، صحاب بس صحاب جداد الصراحة يعني لسه ممكن ما كانوش مش عارفينّي أوي، أو مش عارفين طريقتي مثلًا، فدول عذراهم شوية عشان لسه ما كوّناش الصورة كاملة عن بعض. بس أ يعني ممكن أكتر واحد زيّ ما قلت لك إن هو جوزي، رغم إن أنا وضّحت له بشكل مباشر، إحنا بقى لنا أهو فوق ال6 سنين متجوزين. اللي هو أنت متضايق من حاجة ما عنديش مشكلة إطلاقًا تيجي تقول لي أنتِ بتعملي 1 2 3 لو ع فعلًا أنا قصدي كده ه هاعتذر على طول، وأحاول آخد بالي بعد كده، مش قصدي، هابرّر لك يعني it's Okay مافيش مشكلة.
إمم، تمام. ممتاز. معاكِ حق.
بس هو مصمِّم يتعامل بنفس الطريقة، هو بيقول لي أنا شخصيتي كده، طَب أنا مش شخصيتي مش كده، يعني أنت المفروض تريّح الل أنت عايز ترتاح وعايز تريّحني، أنت عايز ترتاح إنه مش عايزني أعمل الحاجة اللي بتضايقك، أوكي، اعملها لي قولها لي بالطريقة الفلانية عشان أفهم، وأنت ت تنجز وتِخلَص والموضوع ينتهي. إنّما كلّ مرّه ترميها لي وأنا أقعد أقول لك هو أنتَ قصدك آآ، الحتّة الفلانية والَّا أنت بتهزّر؟ فييجي يقول لي لأ أنا باهزر، وبعدين ييجي بعديها بيومين، على فكرة أنا ما كنتش باهزر المرّه اللي فاتت، أنا كنت باقول لك كذا طَب ما أنت قلت لي إنك كنت بتهزّر. <laughs>
إمم. أنا فاهمِك طبعًا. أكيد الإحساس ده <laughs> أنا فاهمِك أوي إن هو يبدأ يكون في نوع معيّن من التلاعب بالألفاظ أو التلاعب بالكلام، أو كمان النقاش ده خ آه، أكيد الأحساس ده بيخليكِ كده زي كأنِّك بتحاربي في الفراغ، اللي هو بتتسائلي كده دايمًا مع نفسِك اللي هو هو أنا ما باعرفش أتكلّم والاَّ هو اللي مابيعرفش يتكلّم، والاَّ أنا ما باعرفش أعبّر والاَّ هو اللي بيعرف يعبّر.
بالضبط، ما باعرفش خالص والله. أنا ما بافهم م ح حسّيت مؤخرًا إن أنا ما بافهمش، يعني أنا اللي عندي مشكلة في الفهم باين. <laughs>
<chuckles> لا، لا، خالص لا، لا أبدًا الموضوع مش كده، أنا عايزِِك تبقي فاهمة إن الموضوع أبسط مما تتخيلي كمان، وعلى فكرة أي حد مكانِك هيحس بنفسه إن هو يعني في نوع معيّن من الإرهاق أو اللخبطة أو حتى إن هو عنده الإدراك مش أحسن حاجة، بس ده مش حقيقة ده مجرد بس شعور المخ بيحاول إن هو يتواجد بيه، لإن هو ده الحقيقي اللي قدّامه، لكن في الواقع وفي الحقيقة، الخلافات المستمرة ديَّة بسبب إن هو يكون في سوء فهم أو حاجة تبقى ناتجة الصراحة عن الطرفين مش طرف واحد، يعني هو ممكن يكون ليه أسلوب حياة زي ما أنتِ بتقولي، مختلف عنك شوية وكمان أنتِ ضربتِ المثال بجوزك، فخلينا الأول نسأل عن جوزِك شوية، هل جوزِك مثلًا كل النقاش بينكم بيوصل في الآخر لنفس المشكلة، والاَّ الحوار ده بيت بيبقى مثلًا متكرّر على المدى البعيد مش مدى قريب؟
إمم. إمم. إمم. إمم. آآ، لأ بُصّ، مش بيبقى على طول لأن إحنا برضه مع الوقت لازم أبقى صريحة يعني، مع الوقت هو بقى بيقبل طريقتي والتعامل بتاعي وكده، فممكن حاجات بقى يفوّتها يعني حاجات خلاص أنا عارف إن هي مش واصلة لها وأنا مش هاعرف أوصّلها لها بالشكل المناسب ليها، فبيكبّر دماغه وفي حاجات ما بيعرفش خالص فبيضطّر يعملها بطريقتُه، اللي هو يرميها في وسط الكلام، وأنا برضه يعني حاجات مثلًا آمم، بُصّ أنا هو الموضوع هيبان كوميدي بس استحملني شوية. <laughs>
ممتاز. إمم، كويس. حاجات زي ايه طيب؟ آه. <laughs> لا، لا، أكيد طبعًا أنا منتظر منِك كل حكاويكِ، وكل خطواتِك حوالين الموضوع، اتفضلي.
آآ، أنا شايفة أو إحنا تكلّمنا في الأول خالص فكرة المساعدة في البيت والمشاركة وكده، وإن ما حدش بيشيل حاجة على كتفُه كل حاجة، يعني المسؤوليات المالية مع بعض، مسؤوليات البيت مع بعض، مسؤوليات الولاد مع بعض، علشان ما حدش بيقدر يعني من وجهة نظري حد يشيل حاجة واحدة كلّه كده كلّها، وإحنا متفقين على كده وما فيش مشكلة في الموضوع ده، بس مثلًا حاجة
طبعًا، طبعًا. وده على فكرة يدل على إن آه أنا بس يعني كنت باقول لِك إن أنتِ ده يدل على قد إيه أنتِ شخصية قوية جدًا، وفعلًا بتقدري تشيلي مسؤولية، وأكيد العيب مش فيكِ نهائيًا، أنتِ يعني عندِك نمَط إن هو في سوء فهم أو كده، لا، لا خالص ده يدل على أنتِ على فكرة متحمّلة كل حاجة ف حوار سوء الفهم أكيد ليه نوع معيّن كده من ردود أفعاله هو، لكن أنا هاستناكِ تكملي عشان في الآخر نقدر نتناقش أكتر.
إمم. إمم، إمم. آه، هو أوكي، المهم إن مثلًا حاجة شبه هي حاجة كوميدية جدًا، بس حاجة مثلًا زي إيه آآ، أنا وهو قاعدين عادي، لا أنا وهو لا هو وراه حاجة ولا أنا ورايا حاجة، ويقول لي قومي اعملي لي شاي، خلاص؟ أنا في الأول كنت باخد الموضوع عادي it's Okay ما فيش مشكلة، هاقوم أعمل لك شاي بس لمّا الموضوع يتكرّر خَمَس عشرين مرّة في اليوم.
ممتاز.
وهو فاضي.
حسّيتِ إن هو آه، بتحسّي إن هو طيب آه، أنتِ بتحسّي إن هو تكاسُل منه والّا مثلًا ممكن يكون استغلال شوية؟
ما تقوم تعمل، آه، قوم أعمل يعني أنتَ إيه مشكلتك؟ لأ هو شايف إن الطبيعي إن الراجل يطلب أي حاجة من مراته، ومراته تقوم تعملها ب ب بحب وب بلذاذه و وكده يعني.
آه.
فأنا ب يعني ب ب باحسّ الموضوع عادي أول مرة وتاني مرة، وبعدين تالت مرة مثلًا أنا تعبانة أو أنا زهقانة، أنا مش عايزة أقوم أعمل أنا ما باحبش الشاي، أنا مش باشرب شاي. <chuckles>
جميل. <laughs> تمام، فبتحاولي
<chuckles> يعني مش هاعمل لك واعمل لي مثلًا آه، فأقول له مثلًا إيه، آآ لأ، يعني قوم أنتَ أعمل هو ما بيزعلش بيقوم، بس بييجي بعدها بكذا مرة كده يزعل، ويحط بقى أي كلمة يعني خفية كده في وسط الهزار آآ، تدل إن مثلًا
امم. آه، يعني يرميها يعني؟
آه بيرمي، أنا ما باحبش بقى رمي الكلام ده الصراحة. ما باحبوش، أنا م الأول كنت بازعل بقى وأتخ ممكن أتخانق وممكن أزعل باليوم والاتنين وبتاع آآ، علشان الكلمة اللي اترمت وعلشان برضو إن أنتَ مش مِحترم فكرة إنك ت تتكلم معايا صراحةً، لأ، أنا الموضوع ده بيضايقني وأنا مثلًا هابقى مرتاح أكتر لو عملتِ مثلًا كذا، ما قُل لي على طول.
امم، ممتاز. طبعًا مقدّر اللي أنتِ فيه، أكيد آآ، شعورِك بإن أنتِ دايمًا في دائرة اللي هو منتظرة إن هو حد يمنّ عليكِ أو يشفق عليكِ بإن هو يخلّيكِ قاعدة، أكيد ده مش مش ده ده أكيد مش طبيعي لأ، أكيد الطبيعي عندك إن أنتِ تبقي عايشة زي زي أي حد طالما تعبانة خلاص، وطالما حتى لو مش تعبانة وحابة تقومي تعمليها تعمليها تمام، مش حابة تعمليها ده مش إن أنتِ مثلًا بتكرهيه أو ما فيش بينكم حب لأ، طبعًا الحب أكيد أكيد، أكيد طبعًا مقدّر ده كويس أوي ومقدر كمان إن أنتِ الحب عندِك مش مرتبط دايمًا بالعمايل أكيد الحب مرتبط بالكلام الكويس بالتعامل الحلو، لكن مش مرتبط دايمًا بأننا لازم إنك تقومي تعملي حاجة معينة أكيد أنا مقدر ده. طيب خليني أقول لك على حاجة هل أنتِ حاولتِ مثلًا تتناقشي معاه في الجزئية ديّة بالذات، وبالتحديد تقولي له إن الحب مش قائم دايمًا بيننا على إن أنا لازم أقوم أعمل أو ما ينفعش أقول لك لأ، يعني هو عنده إن هو يقال ال اللأ أو أ النفي أو الأعتراض ده في حد ذاته بيخليه إن هو يشوفك كشخص آآ، مش أحسن حاجة؟
ف آه. أيوه، أيوه. بالضبط. إمم. ما لوش علاقة بالضبط. ام امم. لأ برضه بُصّ، عشان أبقى صريحة هو ما بيربطش أو مش بيحكم عليَّ بحاجة تابعة لأفعال هو خلاص هو عارفني وحاببني و وخلاص الموضوع ده انتهى، بس فكرة برضه أخ خلينا صُرحا، ال الرجالة دايمًا بيبقى عندهم فكرة كده إنه لمّا يتجوّز
ممتاز.
يعني اللي قدامه دي بتعمل له كل حاجة، هي جاي هي عبدة هي جاية هنا عبدة في البيت ده. <laughs>
آه، كأنه بيتملّك الشخص اللي قدّامه، بحيث إن هو يعني <laughs> لأ، لأ طبعًا أكيد، أنا فاهمكِ كويس، أيوه.
ف فهو طبعًا هو مش بيتعامل كده حرام، بس برضه فكرة إنه أنا باقول لأ على حاجات ممكن بالنسبة له تبقى عبيطة أوي وتافهة ف فيعني إيه المشكلة لمّا تقولي لي ماشي ويعني أنا مش باطلب منك يعني ت ت تقومي تشيلي البيت وتهدّيه يعني.
امم. آه، هو عنده حتّة لأن هو بيعترض على حتّة هو إزاي تعملي كده، دي حاجة بسيطة جدًا هتعمليها وخلاص الموضوع هينتهي، هو واخد ال ال الأيقونة دي في حياته.
بالضبط. وأنا الموضوع مش شايفاه كده، أنا الموضوع شايفاه إنه help yourself يعني ساعد نفسك، يعني أنا والله أنا موجودة في المطبخ آآ، آآ، اعملي لي معاكِ كوباية شاي وأنتِ جاية، حاضر طَب من عينيّا، طب لأن أنا موجودة في المطبخ، إنّما ليه أنا بقى أنا قاعدة وأنت قاعد، ومش وراك حاجة، وما تقومش أنت، ليه تقوّمني أنا، يعني إيه وجهة نظرك في كده مش فاهمة! <laughs>
آه، وده طبعًا <laughs> صح. طبعا أنا أكيد مقدر اللي أنت فيه كويّس، وحاسس بيكِ إن أنتِ طبعًا مش حابّة إن حد يكون مش بيقتحم خصوصياتِك على قد من إن هو مش بيديكِ مِساحتِك الشخصيّة مع نفسِك قد كده، يعني ده أكيد آمم، حاجة مش محبوبة أبدًا، بس خلّيني أقول لِك طيّب على حاجة بسيطة ممكن يكون بالنسبة لِك آمم، يكون طرف يساعدِك يعني، بس قبل ما أقولها لِك. طبعًا الأسلوب اللي أنتِ حكيتِ بيه ده ده يدل على إن قد إيه بيكون في بينكم بسبب الحاجات دي سوء فهم أو بيترتب عليه إن هو بيرمي كلام آآ، لمّا بيتضايق وسط الهزار إن هو يعني مش ألطف حاجة، صح كده؟
امم. امم. وساعات بيرميه قدّام مامته كمان، فالموضوع بيضايقني أكتر. هو بيقول له بطريقة هزار قال يعني إحنا آآ، زوجين Funny وكده بس هو حق حقيقة هو مش كده أنت بترمي لي حاجة قدّام أمُك ليه؟ <laughs> ليه؟
آه، تمام، كويس. أيوه تمام، فهمتِك كويّس، طب أنا عندي فكرة جميله يعني، إيه رأيِك إن أنتِ تحاولي إن هو بدل ما يطلب الحاجة، تقومي تعمليها على طول من غير ما يطلبها. يعني مثلًا وليكن إنّك تقومي تعمليها حتّى لو هو مش عايزها، وبعد ما تعمليها تحاولي تقول لي له أنا ح قدمت لك الشاى اللي بتحبه أهوّة مثلًا يا حبيبي أو حاجة زي كده، بمنتهى الهدوء واللطافه والرومانسيّة، بتقولي له بس لو سمحت يا ريت لمّا تحبّ تعمل حاجة زي كده تحاول تبقى مقدر إن أنا قد إيه تعبانة أو قد إيه كذا، كذا مرّة ورا بعض نفس الكلام ده، أكيد ساعتها هيبدأ يغير نمط تفكيره إن هو أنتِ ممكن تعملي له حاجة كمان من غير ما يطلبها، ولكن يكون في شويّة راحة
امم. امم. تمام. امم. امم. أقدم الفعل بشكل بشكل مُختلف تقصد. امم، حلو أوي.
بالضبط كده. امم. بالضبط. كده أكيد فكرة بالنسبة له هيبدأ يتقبل قد إيه أنتِ ممكن تقومي حتّى هي عملت لي أهو من غير ما إيه، أطلب منها، فبالتالي هيكون عنده فكرة إنّه عادي جدًا تعمل لك لكن في وقت معيّن ممكن ترفض فيه، وده شيء طبيعي جد
امم. لأ هي وجهة نظر فعلًا ما فكرتش فيها قبل كده، و لأ حلوة أوي أنا هاجرّب فعلًا أعمل كده، ومبسوطة جدًا أنا اتكلّمت معاك، وارتحت أصلًا من مجرّد الفضفضة، فشكرا جدًا.
عفوًا. أنا موجود دايمًا علشانِك في أي وقت.